Ну, может быть, это дало им какой-то урок, и они потом стали христианскими паломницами. Покаялись в своих грехах. А что они?
Возможно. <laughs> Не знаю, <chuckles> было ли это да, это. Ну, это были такие бабёнки, которые, ну, они путешествовали от о одного колхоза до другого. Тоже достаточно сильные женщины, потому что, ну, малярки- эт это не лёгкое дело. Эт это ни
Ага. Мгм. М-да. Конечно.
И вот это всегда рассказывается И моей мамой рассказывается, и мо и моей маме. То есть ей как-то, ну, в принципе, немножечко, я не знаю, не скажу, чтоб это грустно, но даже как-то ей весело, когда она это вспоминает.
Ну, м-да. Мгм. Слушай, ну, женщины, э, часто, э, в истории человечества оказывались в таком каком-то угнетённом положении, когда ими вот как вещью обладали. Э, когда мужчина мог себе позволить изменять, а женщина не могла, то есть для неё это была потеря чести, а для него нет. Как бы вот эти равные ожи разные, точнее, ожидания от мужчин и женщин, они всегда заставляли страдать, собственно, а, женщин. А она, а она в такое достаточно ещё патриархальное время всё-таки, э, смогла отстоять своё достоинство теми способами, которые были ей доступны, и, в принципе, это её право. Многие женщины, м, её поймут. Вот.
Мгм. М-да, да. М-да, а она защитилась. Да да да, вот именно, да. Поймут, и её понял даже. Так как получается, это было нападение. Э, если если бы это хотели бы дальше разбирать, а это было бы с как, э, ну, нападение. С умышленным нападениями, с, э, с оружием, и достаточно сильно она их побила. Просто и, э, вот, э, в нашем дворе, э, в моём, м, эм, домашнем дворе у нас была качеля эт из цепей, которые сделал мой папа. То есть он принёс тоже откуда-то цепь и сделал нам детскую каче м, да, <laughs> да.
Мгм. М-да. Мгм. Ага. Да да, цепи прямо в истории вашей семьи играют важную роль. Тема цепей в семье таких-то.
Вот, м, и, ну, это были не те цепи, это была дуж другая страна. И
Ага. Ну, цепи от качелей, они мощные.
Вот они, да, они достаточно такие толстые, вот они висели. И я всегда смотрела, ну, как не всегда, я смотрела на эти цепи, и я вспоминала эту ситуацию. И я просто, ну, представила, ну, цепи- это это достаточно тяжелая вещь. Они- это тяжелая. Э, то есть она была я представила просто мою бабушку в её в разгневанном состоянии. Она не просто туда их дотащила, она ещё ими и, <laughs> она ими и крутила. То есть если, ну, чтоб побить, надо хорошо крутить. Вот как это не как лупить, э
Ага. М, мгм. Конечно. Ну да. М-да. Мгм.
А, что-то там, ремнем лупит, а это цепи. Это тяжелая вещь. Но, видимо, она была в таком, ну, действительно, в праведном гневе, что она отлупила еще и нескольких женщин.
М-да. Мгм.